あの、ちょっとですね、私、こう、人にこう、報告したり伝えたりする時にうまく伝えられなくて、直したらいいのかなっていうのを、え、悩んでるんですが、お話聞いていただいてもいいですか？
はい。 はい。 はい。 あ、もちろんです。教えてください。お話聞かせてください。
あ。 はあ、ありがとうございます。で、もしで、むあの、構わないんですけれども、何かちょっと、あ、こういうのだったらいいヒントがあるな、っていうのがあればで結構なんですが、アドバイスあればお願いします。
うう あ あ、もう分かりました。承知いたしました。うーん。
はい。あの、何かこう人に、あの、な伝える時に、上手く伝えられないなっていうのが、特にやっぱり仕事上で実感することが多くて
はい。 うん。 ああ。 うーん。
あの、ま、同僚とか後輩だったら、なんとなく、こう、上手く話せるんですけど、上司に報告するとなると、まずちょっと緊張してるので、その時点で、いつもより上手く話せなくなってしまうんですね。
うん。 うーん。 うーん。 うんうん。あのうん、うん、はいあ、すみません、どうぞ、どすうん。
ではい。あとはい。
あ、どあ、ごめんなさいね、なんかお話の途中に、あ、すいません、じゃあ、続きを聞かせてください。ごめんなさい。うん。
あ、いいえ。 あ、はい、ごめんなはい、あの、で、一応、ちょっと、あの、なんかこう、上司に報告する時って、ま、上司の時間を奪ってしまうので、あの、結論を一応言うようにしてるんですね。こ、こうこう、こうなんですが、で、それってどうしていったかというとっていうことを、補足するように話してるんですけど、結果を先に言うとすっきり報告できるよっていうアドバイスをもらったことがあったにもかかわらず、結局、その、なんでかっていうことを「あ、これも言わないと伝わんないな。あ、あれもそうだった、言っとかないとな」っていって、結局、あの、付け足してってしまって、結果、うまく伝えられないっていうふうになってしまうんですよ。
うん。 うん。 はい。 うん。 うん、うん。 うん、うん。 うん、ううん。 はい。 ああ。 うーん。 なるほど。 はい、ありがちですよね。うーん、あの、その上司にこうやって短時間でこの要点を、うん、あの、せお報告しなければいけないっていう時って、あのだいたい、うん、どんな割合であるんですかね。毎日あるんですか？
はい。 はい。 そうですね、やっぱり毎日なにかしらで報告することはあるんですけど、ぱりこう重要なことを報告する時に、より、なんかこう、あれも言っとかないと補足のことがあるしとか、重要だからって思えば思うほど余計なことを言ってしまってるんですよね。
うん。 はい。 うん。 うーん、うん。 うん。 あ、うーん、うんうんうん。で、その時のこの上司のなんたら表情みたいなのってどんな感じなんですかね？
ああ。 そうなんでしょうね。その上司はすごくいい人なのではい。忍耐強く、うん、うんっていうふうに聞いてくださるんですよ。
ああ あ。 そうなんですか。うん、それでもう、なんとなく、なんか、焦る気持ちっていうか、あの緊張する気持ちがあるんですかね？
はい。 そうですね。まあ、優しいがゆえに、あの、すごく、ああ、もっと私がちゃんと話せればっていうふうに思って、で、上司がやっぱりあの、よくこう見てくださったりできる人なので、私がこう拙いことをいろんなあっちゃこっちゃにとぶ飛んでしまった話をしっかりまとめてくれて、あ、じゃあ今はこうこうこういうことがあって、ここが問題なんだね、みたいな感じで、すごいく、もうぎゅっと一文ぐらいにしてまとめていってくださるんですよ。
うん。 うーん。 うん。 うん。 へえ、へへ。 うん。 へえ、そうなんですか。あ、すご素晴らしい上司ですね。
はい。うそ。 そうなんですよ。あ、そうです。それが言いたかったんです、っていうふうになるんですけど。自分自身ではなんでそういうふうに言えなかったんだろうって、いっつも思って、上司にも聞いてみたことがあるんですね。あの、なんかこううまく説明しようと思うと、なんかあれもこれも大事だから言わないとって思ってしまって、言ってしまうんですけど、どうやったらそうやって、こうぎゅっとあの、こういうことだねっていう、今おっしゃっていただいたみたいにまとめて話ができるようになるんですかねっていうふうに聞いたら、ま、それはまあ経験もあるし、あの、今の報告だけを見てるわけではなくて、ま、上司にもその報告する前に、まあ、例えばメールで CC に落ちてたりとか、まあ、上司はどんなことをやってるのかなっていうのは目を通してくださっているので。
うん。 うーん、うんうんうんうん。 うん。 あ、はい。 うん。 うーん。 うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 うんうん。 あ。あ、はい。
まあ、うその、はじめて聞く見解ではないから、まあ、分かるっていうのもあるよっていうので、教え
ふんふん、ほん。 うん。あ、その背景を知っているからってことなんですね。うんうんうんうん。
そうなんですよ。なので、あ、なるほどなと思って、私は、ま、そこでは、あ、確かにさ、一から説明しなくちゃいけないなとか、あ、これも言わなくちゃいけないなって思ったけど、ま、そこはもしかしたらはしょってもいい情報だったこととかも、言ってしまってるのかなっていうふうに思って、なるべく必要なことを精査して、持っていくようにっていうふうには、思ってるんですけど
はい。 はい。 うーん、うん。 はい。 うーん。 はい。うーん、うん。 うーん、うんうん。
ね、それがなかなか、あま頭で思ってるのと、ちょっとうまく実際に行動するのとだと、うまくいかないんですよね。
それ行くとね。 うんうん。 そうすね。そうですよね。あの、じゃあ、あの、くそれは口頭で説明しなければっていうか、あの、伝えなければ、報告しなければいけないことなんですか？その先ほどうん、メールではできないことなんですか？
そうですね。はい。 あ、そうですね。やっぱり、あのメールで報告するとなると、ま、あのしっかりした報告書みたいなのであれば、メールで報告した方がいいと思うんですけど、途中経過だったりとか、今後もあの、じゃ方向性をあの、仰ぐときは、ま、口頭であの確認することが多いですね。
うん。 うん。 うーん。 はい。 うん。 はい。 うーん、あ、そうなんですね。じゃあ、その口頭で、その、すうーん、と報告する前にですね、何か紙に書かれたことってありますか？
うん。 はい。 ああ、そうですね。紙に書いたり、何かこうメールでなんかこう、要点をまとめたりとかは、してないですね。うーん。
うんうん。 はい。 うーん。なんかするようにね、まずその言うくという何だろう、そのことをあの短く要点をまとめて、で、ま、もうセンテンスで書いてしまってもいいですよね。そのままもう言うことを。うん。原稿原稿 ね。<chuckles> うん。うん。
はい。 そうですね。確かに。 そうですね。なんか、ま、ほんと箇条書きで、これとこれは絶対に言わゆ言わいないと伝わらないっていうことだけを書いて、まずその要点だけを話してみて。で、さっきちょっと、ね、あの、お話こうちょっと話してて自分で思い返すと、あの上司はそのメールのやり取りとかを見ているのでまあ、ぱあこう、背景は分かってるので、言わなくていいこと言ってるっていうところを今まで喋ってたんで、その要点だけをゆって、伝わらなかったら、補足で言えばいいっていう風に
うんうん。 うーん。 うーん。 うーん。 はい。 う、うん。 うーん。 うーん。 うん。 そうですね。うん。
すればいいんですよね。うん。
うーん、でもあの冒頭に何だろう、初めにね、こうやって結論から言いますみたいなね、ことを言うのがいいってどなたかからアドバイスいただいたんですよね。うん。なので、そそれはすごくあの先に結論を言うことによって、なんだろう、あの、この最初の一言でなんかもうゴールが
はい。 ええ。 うん。
言えているので、なんかそれはとても要点
はい。
になるというか、あの、うん、言えることになりますよね。でも、やはり短時間でこうやって伝えなければいけない時っていうのは、もう伝えたいことをもう本当に1つ、2つに絞るっていうことも大切ですよね。
うーん、あ、そうですね。そっか。 はい。 うん。 うーん、あ、本当にそうですね。
うーん。うーん。もう優先順位をこうやって決めて、これだけは伝えとかなければ口頭でっていうもの、本当はね5個じゅ6個あったとしても、その中のあの本当に必要なものだけっていうのをちゃんと優先順位つけて、もう、きっと1つか2つになると思うんですよね。うん。なので、あのまず結論から言いますと。それで一番大切大事なのはこれこのことです。このことですっていうのを先にゆってしまう。うん、ていうのが
ええ。 うーん。 はい。 うーん。 うーん。うん。
うん。なので、あのまず結論から言いますと。それで一番大切大事なのはこれこのことです。このことですっていうのを先にゆってしまう。うん、ていうのが
う、うーん。 はい。 そっか、そうですね。なんかこう、本当に伝わんなきゃあの、なんでメール先ほどね質問していただいて、こう、メールとかで報告しないんですかっていうふうに聞いていただいたんですけど、とかだと、そこの、なんかきちんと伝わらないといけないから、口頭で、あの、ちゃんと話して伝えようっていうふうに思っていたんですけど、逆に
ん。 うーん、うん。はい。 うーん。 うん。 ええ。
その、まとめなかったことで、口頭で言ったことで、伝わらなくしてしまっているのは、なんか、無駄だったんだなっていうことに、ちょっと話を聞いていただいて、自分で頭を整理したら、ちょっとそういう風に感じたので、あの口頭で話す時も、メールで書くんだったらこのくらいの要点絞るんだろうなとか、かん考えながら、そこを絞った上で、あの話しに行くと、もしかしたら本当にあの上司の時間も奪わないで済みましたし。
うん。あ、うーん。 うん。 うんうんうんうん。 あ、ええ。 うーん。 うん。 ん。 うんうんうんうん。 うん。 あ、はい、いやでもそこも含めての上司だから、なんかそういうね、温かいそうな人なのでね、ま、うん、あのそんなに緊張しないでもいいと思うんですが、ま、でもね、あの、その初めに結論を言って、そして伝えたいことをもう本当に絞って、いひとつか2つ、そしてそれはどうどうしてこうなのかっていう理由もあのダラダラというのではなく、もう、そこもあの要点を絞って、ひとつか2つ、ま、多くても3つぐらいまでにして、それであのどうしてって今こういう具体例みたいなのもね、多分色々言ってしまうと思うんですが、それももう本当に1つだけに絞って、だからもうあのこうこうこうなんですと。で、最後にもう1度その要点だけを繰り返す。多分ね、そんなに長い間かからないと思いますよ。うーん。
は、はい。 はい。 はい。 うん。 はい。 うん。 うーん。 はい。 ああ、そうですね。うん。 うん。 うん。 そうですね。で、もしそれで分からなければ、向こうから質問した時に、ま、ちょっと本当にプラスアルファのなんか説明をすればいいっていうぐらいに思っといた方がいいってことですね。
うーん。 そうですね。うん。 そうですね。うん。そのプラスアルファの説明も短く。<laughs> うん、でも、うん。
うーん、あ、うん、まずはちょっと短く話すっていうことをま、ちょっと本当に短く短くっていつも自分に言い聞かせて、やるっていう風にすると、なんかこう、今までは、どちらかというと伝えなきゃ、伝えなきゃっていうところにちょっと意識がいってたんですね。でも、伝えなきゃっていうのではなくて、ちょっと短く簡潔にっていうのをなんか意識するようにすると話し方が変えられるかもしれないです。
うん。 うん。 うーん、そうですよね。 うん。 うん。 そうですね。 ですよね。でもあと逆にあの今度はあの、もっと長く詳しくあの、話さなきゃっていけないとこ伝えなきゃいけないことは、メールでいいんじゃないですかね、逆に。うん、補足はメールでいたしますって言って、その長いメールをね出しても。ま、それは時間のある時に読んでもらえばいいし。ん、まだあの、うん、口頭での報告はもう本当に要点だけ押さえて、うん、あの結論から先にゆうを意識してね、言っていただければと思います。
あ、そうですね。うん。 え。 はい。そうですね。 うん。 はい。 はい、お話聞いていただいて、頭の整理もできましたし、アドバイスもいただいてありがとうございました。
うん。 ありがとうございました。